ね、そうですよね。そ、何か、その専門家からアドバイスを貰おうかなとか、そのお医者さんからアドバイ貰おうかなっていう、そういう予定とかってあるんですか？
うーん。 うん。 うん。はい。 うん。そうですね、多分、まだ通常値の高めっていうだけだからか知らないけど、まだですね、今たしアメリカに住んでるんですけど、その、主治医と言いますか、行ってる先生から何かこう言われたりは、まだしてないんですよね。なので、ま、こちらから、あの、ね、どういう風に、し改善していけば良いかって言うのは、問いかけてみても良いかなとは思ってはいるんですけど、今ネットで色々調べてます。
あ、はい。 うーん。 うーん。 なるほどですね。アメリカでも、そういう気軽にお医者さんから、そういったアドバイスを受ける機会っていうのは何でしょう、あるんですか？
でもねうん。 はい。 うん。 うーん、自分のプライマリーケアあのプロバイダーみたいな、フィジシャンみたいな人がいないと、ちょっと難しいですね。私は引っ越してきて1年なんですけど、ようやく、その、あの、何て言うんですかね、こう、あの、プライマリーケアを見て下さる、あの、お医者さんを見つけたところなので。その中での健康診断だったんですね、今回。なので、ちょっとね、その彼女と、ちょっと話をしてみようかなとは思ってます。どういう風に改善出来るのか。はい。
うん。 はい。 はいはい。 うーん。 あ、なるほど、そういうはいはい。ほういう流れで、なるほど、健康診断を受けられたんですね。それはうん、それは良かったですね。うーん、なるほどですね。で、これから、じゃあ、アドバイスを受けようとかなっていう感じなんですね？
そうなんです。うん、うんうん。そうなんですね。うーん、なのであ、はい。 そうですね。まあ、あの、せお医者さんのね、意見もちょっと聞いてみたいなっていうのと、まあ、あと、う自宅で出来る事としては、結構その、グルコース値を、常にあの、モニター出来る物を腕に付けたりだとか、い自宅で、そのね、指先から血をピッてとって、毎日どれぐらい、あの、血糖値がどうなのかとか、見たりする検査キットみたいなのもあったりするので。
うーん。 うん。 はいはい。
まえすかね、そこまでしなきゃまだいけないレベルなのかなって、しょっとは思ってはしまいますけれども、そういうのも今はちょっと視野に入れてます。でも、まずは先生と話してみた方が良いかなとは思ってますね。
うーん。 ああ。